Ya, sorma galiba büyümenin en, eee, kötü yanlarından biri bu yani ben, eee, çünkü şöyleyim her zaman, işte, kestirip atmak, daha iyi bir, eee, ihtimale yürümek çünkü sadece orada merak duygusu var. Yani, daha iyi mi kötü mü olacak bilmiyorum ama denemek istiyordum her zaman ama şimdi, böyle, şey gibi, eee, işte, şu mu olur, bu mu olur sürekli bir analiz hâlindesin, o da senin aslında harekete geçmeni engelliyor. Evet, ve saçma sapan sorumluluklardan korkuyorsun, yani sanki, eee, inanılmaz bir hayatım varmış da bir şeyin yanlış gitmesinden korkuyormuşum gibi. Hâlbuki, eee, bambaşka şeyler yaşadım. İii, yani, sanki 2 ka farklı karakteri bir şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. 1 tanesi biraz, eee, geride kaldı gibi. <chuckles>
Imm. Doğru. Hı hı. Yorucu. Hı hı. Anladım. <chuckles> Bayağı zor olmalı senin için gerçekten. Yani, peki, mesela işte, eee, yoga yaptığından bahsettin, başka, böyle, bir ritüelin var mı gün içerisinde, böyle, seni hızlı bir şekilde, böyle, eee, pozitife geçirecek? Mesela, işte, atıyorum, sabah kalkınca müzik dinler misin ya da böyle çok mutsuz bir anında dinlediğin bir, eee, b paylaşım var mı, müzik var mı ya da, böyle, ortamdan kaçar mısın, doğaya gider misin mesela küçücük, böyle, bir an yaratır mısın kendin için?
Evet. Hı hı. I hı. <chuckles> A! Küçücük anlar için, eee, doğaya gitmiyorum çünkü biraz meşakkatli olabiliyor. Hâlbuki biraz, eee, evim aslında, böyle, daha, eee, doğaya yakın bir yerde. O yüzden çok, eee, eksikliğini aramıyorum. Yani, kapının önünde 5 dakika takılsam da aynı hissiyatı alabiliyorum bazen. Evet, ama biraz korkutucu. <chuckles> Aslında balkonda oturuyordu falan. <chuckles> Yani, <chuckles> ya en azından o avantajı var. <chuckles>
Öyle mi? Hımm. Hı hı. <chuckles> Çok iyiymiş. Evin önündeki ağacın altında doğayla iletişim kurabiliyorum diyorsun anladığım kadarıyla. <chuckles> Çok enteresan. Bayağı realist bir yapın var, yani yaşananlara karşı. Anladım senin ne kadar küçük şeylerden zevk aldığını sanırım.
<chuckles> Düşün, bu kadar yani. Evet, biraz, eee, şey düşük herhâlde seviye, yani, daha doğrusu beklentiler düşüyor. <chuckles>
Daha güzel tabii. Hı hı. Yani, o kadar zorlanmıyorsun sanırım böyle, hani, gün içerisinde mutluluğu, huzuru ararken sanırım, böyle, basit şeyler seni, eee, andan çıkarabiliyor diye anlıyorum ben sanırım.